Bạn ơi, ở nhà mình á thì mình để ý mẹ mình là một cái con người mà, ờ, kiểm soát mình, ừ, lâu rồi. Kiểu như là, hồi đó đó, thì mình là một cái con người, kiểu như là, có gì vui, đi học có gì thú vị thì cũng về kể cho mẹ nghe, tại vì đúng là hồi đó thì mẹ là cái người thân với mình nhất, cũng như là coi như là, ừm, tại vì mình cũng chưa có nhiều mối quan hệ mà. Nhưng mà sau một cái giai đoạn mà mình nhận biết được hơn, mình vô cái giai đoạn là, ờ, lên đại học mình học á, mình hông còn là cái học sinh cấp 3 nữa, thì mình sẽ, ờ, sống xa mẹ mình hơn, mình cũng hông có nói chuyện gì với mẹ mình hơn, tại vì mình học ở một cái nơi xa rồi. Nhưng mà mẹ mình thì mặt khác thì vẫn muốn biết mình đang đi đâu, ở với ai hay là làm cái gì, có học hành tốt hay không, ngày hôm đó ra sao? Thì luôn luôn kh là tới một cái khung giờ cụ thể là sẽ gọi điện cho mình để mà hỏi thăm mình như thế nào. Thì mình thấy là cái ranh giới về thời gian của mình cũng như là những cái mối quan hệ của mình cũng đang bị ảnh hưởng một phần nào đó. Cho nên là mình cũng muốn là khẳng định là mình bây giờ mình lớn rồi, mình hông có phải phụ thuộc vào mẹ nữa và cũng hông có, kiểu như là, cái gì cũng phải về trình bày báo cáo vậy đó. Nên là, ừm, về lâu dài thì mình cũng thấy rất là khó chịu, cho nên là hông biết l như thế nào để mà xác định cái ranh giới cụ thể với mẹ mình đây bạn ơi? Với lại cho mình được cái sự tự tin trong mối quan hệ đó, thì hông biết là trường hợp này bạn có cái lời khuyên nào để mình giải quét cho nó thỏa đáng hông bạn?
À. Ừm. Ở ha. <laughs> Mình hiểu. Mình hiểu, mình hiểu. Việc mà phụ huynh, đặc biệt là người mẹ á quan tâm tới con cái của mình là một cái chuyện đương nhiên thôi, và mỗi người mẹ sẽ có một cái cách, gọi là, quan tâm con cái của mình riêng của họ. Như với trường hợp của bạn hiện tại ở đây á, ừm, mẹ bạn có vẻ là một cái người rất là tuyệt vời khi mà luôn luôn quan tâm, luôn luôn, gọi là, để ý tới những thứ mà xoay quanh cuộc sống của bạn nè. Nhưng mà đôi khi á cái điều đó nó cũng tạo ra một cái sự, gọi là, không có dễ chịu lắm khi mà bạn bước vào một cái môi trường đại học, có nghĩa là bạn đã trở thành một cái người lớn, một cái người trưởng thành hoàn toàn rồi nè. Nhưng mà mẹ của bạn vẫn, ưm, gọi là cố gắng để mà mình biết được con của mình đang làm gì? Đang ở đâu, hay là đang ở với ai á? Thì cái điều này nó cũng gây ra một cái sự phiền toái nhất định đối với lại cái sự riêng tư cá nhân của bạn, đúng hông? Ừm, không biết từ trước tới giờ bạn đã bao giờ, ưm, rơi vào một cái tình trạng, gọi là, tức nước vỡ bờ, mà mình, gọi là, mình bắt buộc mình phải nói về những cái ranh giới, mình nói về những cái vấn đề mà mẹ của bạn kiểm soát của bạn ừm, kiểm soát bạn những cái vấn ừ, những cái ví dụ như là đang ở đâu chẳng hạn. Bạn đã từng nói thẳng với lại mẹ của mình chưa và mẹ của bạn phản ứng ra sao?
Đúng rồi. Ừm. nhân. Ừm. Ừm. Có thể là cái phong cách của mình hay là cái giáo dục của mình, gia đình của mình á thì không có nói chuyện nhiều, đặc biệt là trong những bữa cơm gia đình, hay là trong những cái cuộc họp gia đình á thì hông có giao tiếp với nhau bằng lời nói nhiều. Cho nên là hình thành nên cái cá tính của mình ngay bây giờ là có cái gì đó thì mình cũng hổng có nói ra. Thậm chí là mình sẽ chiến tranh lạnh đó, chứ mình cũng sẽ không có, kiểu như là, nói ra và giải thích mọi chuyện bằng cái lời lẽ đâu. Cho nên là, ưm, tức nước vỡ bờ, mình bực mình quá thì mình cũng sẽ không nói gì và mình càng chống đối hơn và tình trạng nó sẽ càng tồi tệ hơn, kiểu như là, mình càng không thể hiện cho mẹ mình biết là cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì mẹ mình lại càng muốn biết thêm và càng muốn đào sâu thêm, thì làm cho mình lại càng tránh né và nó thành một cái vòng lặp như vậy. Thậm chí là mình không có, ừm, nói ra những cái chuyện mình đang làm vào thời điểm nào, thì mẹ mình á sẽ lên Facebook của mình để mà xem những cái người bạn mình kết bạn gần đây và kết bạn với họ để mà hỏi xem là, à: "Con trai tôi đang ở đâu, đang làm gì, có phải là, ừm, đang làm việc nhóm chung với con hông hay là đang như thế nào?" Đó, cho nên là mình thấy là có thể là những cái người mà bên ngoài người ta nhìn vô người ta hông có biết được cái câu chuyện thì người ta lại đánh giá mình là một cái người mà như thế nào đó mình hông biết, cho nên là cũng rất là khó cho mình. Ừm, đỉnh điểm là tới một cái trường hợp là mình với một cái người bạn trong lớp cũng xảy ra ẩu đả, nhưng mà tự nhiên khi mà có cái sự cố đó xong rồi thì mẹ mình lại nhắn lại là "Tại sao lại xử lý như vậy?" Cái mình cũng hết hồn là, ồ, cái vấn đề này chỉ là nội bộ những những người bạn với nhau á, thì mình cũng nghĩ là, à, có thể là trong những người bạn mình có một cái, <laughs> gọi là, tay trong của mẹ mình rồi nè. Kiểu như là, một cái người nào đó mà chuyên gia mà kể lại với mẹ mình hay là báo cáo lại đó, thì mình cũng nghi ngờ những mối quan hệ xung quanh nữa. Thì nó cũng rất là khó khăn cho mình trong cái việc là, ờ, ừ, chơi với người bạn như thế nào cho hợp lý và cái niềm tin của mình nè, làm sao để mình bộc lộ được hết con người mình một cách thoải mái, trong khi là mẹ mình từ xa vẫn kìm cặp như vậy đó. Cho nên là cũng rất là khó, thì, ờ, trường hợp của mình là như vậy đó bạn.
Ừm, mình hiểu. <laughs> Ừm. Mình hiểu, mình hiểu, đôi khi á, chính vì cái sự xung đột về cái mặt tính cách nè, khi mà mẹ bạn, ừm, gọi là, rất là quan tâm tới con cái, cụ thể là bạn ở đây bản thân bạn ở đây, đúng hông nè? Nhưng mà đôi khi cái sự quan quan tâm quá mức á, nó sẽ gây ra cái sự khó chịu đối với bản thân bạn. Và nếu mà bản thân bạn cảm thấy khó chịu á thì, ừm, sẽ bản thân của bạn sẽ có một cái xu hướng, gọi là, mình không có muốn chia sẻ, mình hông có muốn cho mẹ của mình biết về những cái cuộc sống của mình quá nhiều như trước nữa. Và cái điều này á, nó giống như là nó đang, kiểu, phản tác dụng lại ngược lại, khi mà càng bạn càng không muốn chia sẻ thì mẹ của bạn lại càng muốn biết nhiều thêm về cái cuộc sống cá nhân của bạn. Và nếu mà những cái, gọi là, cuộc sống cá nhân của bạn không có mẹ của bạn không có thể khai thác, hay là không có thể hỏi trực tiếp, ưm, với lại bản thân bạn được á, thì mẹ của bạn sẽ tìm tới những cái người bạn xung quanh nè, những cái người đồng nghiệp, và những cái người mà xoay quanh, gọi là, những cái mối quan hệ xoay quanh cuộc sống của bạn hằng ngày á. Và cái điều này đôi khi nó cũng s ừm, dễ xảy ra những cái hiểu lầm, và nó sẽ gây ra những cái, gọi là, một một số vấn đề nhất định cho cả bản thân bạn và cho những cái mối quan hệ xung quanh nữa, đúng hông nè?
Đúng rồi. Ừm. Nói đúng nha. Ừm, chính xác đó.
Rồi, hoàn toàn hiểu nha. Vậy thì, ừm, mục đích, mục tiêu của bạn ở đây á, là mình muốn xác định một cái ranh giới cụ thể giữa bạn và bạn ừm, th ừm, và mẹ của bạn về cái việc là cuộc sống cá nhân của bạn? Hay là nhờ về những cái thứ, gọi là, cuộc sống riêng tư của bạn thôi? Hay là cụ thể hơn là về một cái vấn đề nào đó?
Ừm. Thiệt ra là mình cũng muốn có một cái sự khẳng định là mình đã trưởng thành rồi, thì nó cũng ngầm là hông phải là ranh giới về vật lý thôi đâu, mà còn là một cái ranh giới về cái sự trưởng thành, mối quan hệ cũng như là cái thời gian cho bản thân của mình nữa. Tại vì cứ sống trong một cái sự kiềm cặp á, thì mình cũng rất là khó. Cho nên là về cái thời gian nè, về cái sự riêng tư thì chắc là đó là cái ranh giới cụ thể mà mình đang muốn xác định và đặt với mẹ mình đó bạn.
Ừm, rồi nha. Mình hiểu, hổng sao đâu bạn. Mình cứ từ từ m mình giải quyết vấn đề này thì mình tin chắc rằng á, cái mối quan hệ giữa bạn và mẹ bạn sẽ ngày càng khăng khít hơn và nó sẽ có, gọi là, một cái sự tôn trọng giữa mẹ bạn với lại một cái người trưởng thành hiện tại là bạn là dưới phương diện của một người con. Mành đầu tiên á, ừm, bạn có đề cập rằng là gia đình của bạn bình thường mình cũng hông có hay thảo luận về những cái vấn đề trong gia đình và trong bữa ăn và đặc biệt là, ví dụ như là, ừm, mẹ bạn làm một cái điều gì đó mà không có vừa ý, không có phải ý của bạn á, thì bạn, giống như là, mình sử dụng một cái biện pháp, gọi là, biện pháp im lặng, đó là mình không có nói, mình chỉ có, gọi là, mình cứ im ỉm mình để như vậy thôi. Rồi, ừm, ví dụ như là mình cũng hạn chế, bản thân của bạn, hạn chế, ờ, không có nói, không có đề cập những cái vấn đề của bản thân mình cho mẹ giống như là ngày xưa nữa, đúng hông? Rồi, thì ở đây á, bạn hãy cố gắng mình lựa một cái lúc nào đó, ừm, một bữa cơm cũng được, cái thời gian mà mình ăn cơm, ưm, buổi trưa hoặc là buổi tối á, là cũng là cái thời điểm mà gia đình mình sum vầy với nhau nè, thì mình cũng có thể thảo luận với mẹ về cái chuyện rằng là, ừ, hiện tại á, ừm, bản thân của bạn đã thấy mình là một người trưởng thành rồi. Tuy nhiên á, ừm, <smacks lips> có thể mẹ bạn đang vẫn coi bạn giống như là một người con, một cái người, gọi là, <tsk> vẫn là một cái đứa con bé bỏng á, nên là đôi khi mẹ của bạn sẽ suy nghĩ nó không gọi là, nó khác đi với lại cái định nghĩa sự trưởng thành đối với lại bản thân bạn. Nên là mình hãy làm rõ ra những cái vấn đề, ví dụ như là, ừ, bản thân bạn muốn có một cái cuộc sống cá nhân, một cái cuộc sống riêng tư và mà mình có thể, gọi là, tự do sống theo cái cách của mình. Mà đôi khi á, <smacks lips> những cái điều nào bạn nghĩ là phù hợp để cho mẹ của bạn biết thì mình sẽ chia sẻ, còn đôi khi những cái vấn đề nào, gọi là, nó mang tính riêng tư, nó mang tính cá nhân á, thì cũng mong là mẹ bạn hãy hiểu cho rằng là, ừ, những cái điều đó là riêng tư của bản thân bạn và nó ưm, cái việc chia sẻ nó cũng ít nhiều khó khăn. Đôi khi, ừm, những cái vấn đề đó nó lại phù hợp để mà bạn tự xử lý một mình hơn. Nên là á, mình hy vọng nếu mà bạn có thực sự chia sẻ từ tận đáy lòng của mình đối với lại mẹ của bạn á, thì mẹ của bạn chắc chắn sẽ hiểu cái nỗi niềm, gọi là, trong lòng của bạn thôi.
Ừm. OK. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. OK. Ồ, Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, OK. Ừm, thế thì mình cũng phải giao tiếp sao cho nó rõ ràng và bình tĩnh đó ha. Chứ nếu mà mình hông có nói ra, mình cứ, ơ, dùng cái giải pháp, gọi là, hông có nói gì thì cũng rất là khó để mà hai bên hiểu được cái kỳ vọng của nhau. Thì đúng là mọi thứ có thể giải quyết bằng cái lời nói, đúng hông? Tại vì không có nói ra thì cũng rất là khó, cho nên là mình cũng tận dụng một cái thời điểm nào nó phù hợp nè, một cái bữa cơm gia đình nào đó để mà mình có thể, ơ, bộc bạch hết những cái suy nghĩ của mình, cũng như là lắng nghe từ người mẹ của mình để mà xem coi là như thế nào. Tại vì cũng đúng là, có thể là trong mắt của mẹ mình, mình luôn bé bỏng đó. <chuckles> Mình á, thì mình nghĩ là mình đã quá lớn và trưởng thành rồi, thì cũng rất là khó ha, để mình nói chuyện như thế nào nha.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Chính xác. Chính xác luôn. Tại vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy, nếu mà bạn ví dụ như mẹ của bạn làm một cái chuyện gì đối với bản thân bạn, mình không vừa lòng á, thì mình lại tiếp tục cái biện pháp mình im lặng, thì chuyện nó sẽ càng ngày càng tệ hơn. Và cái ranh giới giữa, gọi là, bản thân bạn, cái cuộc sống cá nhân của bản thân bạn với lại người mẹ của bạn á, nó sẽ không có thực sự rõ ràng và đôi khi nó cũng gây ra những cái hiểu lầm như bạn vừa đề cập lúc ban đầu rằng là nếu mà mẹ bạn không có kể cho mẹ bạn cái chuyện gì đó á, thì mẹ bạn sẽ tự đi tìm hiểu bằng cách, gọi là, nhắn tin hỏi han những cái người mà xung quanh, trong những cái mối quan hệ mà xung quanh của bạn đó. Ừm. Và đồng thời á nha, mình cũng nên cố gắng, mình, gọi là, không những giải quyết vấn đề này giữa bản thân bạn với lại mẹ của bạn, mà mình hãy thử hỏi một cái sự hỗ trợ ví dụ như là từ ba của bạn chẳng hạn, hay là từ những, ứ, ừ, người em hay là những người trong gia đình của bạn. Thì đôi khi á, mình cố gắng mình chia sẻ, mình nói cái vấn đề này đối với mẹ bạn á, thì người mà thực người mà hiểu chuyện sẽ cố gắng giải thích và trấn an tinh thần của mẹ bạn nữa. Thì đôi khi những cái, gọi là, sự giúp ích từ những người trong gia đình nó cũng rất là hữu dụng đó, để mà khiến để mà giúp cho mẹ bạn hiểu cái vấn đề rằng là, ừ, hiện tại bạn đang trưởng thành rồi và bạn cần có một cái ranh giới, một cái, gọi là, ừm, khoảng riêng nhất định cho bản thân mình nè.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. À ha. Ừm. Cũng đúng đó ha. Cũng, ơ, có một cái người nào đó từ bên thứ ba thì góc nhìn khách quan hơn, thậm chí là cũng có thể làm đồng minh với mình cũng rất là hay nha. Ở nhà của mình á thì có một cái người em gái cũng hay, kiểu như là, là cái cầu nối của mình với lại mẹ mình thì để mình ngỏ lời xem như thế nào để mà có thể, à, xin những cái lời khuyên, cũng như là có thể, à, gián tiếp truyền đạt một cái thông điệp gì đó mình mong muốn nha. Mình thấy là cái, a, ừm, kêu gọi một cái sự hỗ trợ từ một cái người nào đó cũng rất là hay đó bạn.
Ừm, và đặc biệt á, rằng bạn hãy cứ từ từ mình nói chuyện nhẹ nhẹ nhàng và, ừm, một giữ một cái thái độ trung lập với lại mẹ của bạn, chứ mình đừng có vồ vập, mình đừng có, gọi là, ờ, đụng vô một phát là nói rằng là: ừ, đây là cuộc sống riêng của bản thân bạn, mà mình hãy cứ từ từ, từng bước từng bước một, thì mình tin chắc á, bạn và mẹ bạn sẽ thấu hiểu cái cuộc sống cá nhân của nhau được thôi.
Ồ, nãy giờ nghe những cái lời khuyên của bạn á thì mình cũng thấy, à, đu rất là đúng nha. Tại vì cũng một phần là do lỗi của bản thân mình nữa, cho nên là mình cũng cố gắng nói chuyện như thế nào và cũng, a, giao tiếp một cách tôn trọng ha, rồi lắng nghe nhau. Thì mình cũng cảm ơn bạn ph ừm, những cái lời khuyên này rất là nhiều nha.
Ừm, bye bye.